Ưm hừm, mình đoán là chắc cái thời điểm này thì bạn cũng cảm thấy rất là áp lực, đúng hông? Về cái việc mà có nên tỏ tình hay không nè, rồi giả sử như tỏ tình thì có sợ bị từ chối hay không? Ừm, mình hiểu mà, tất nhiên là cái việc này nó cũng hổng dễ dàng một chút nào hết nè. Nhưng mà bạn ơi, ờ, cái việc mà bạn, à, có những cái tình cảm như thế này nè thì mình thấy nó là điều rất là bình thường nè và cũng như rất là dễ thương á bạn. Có nghĩa là bạn cảm thấy là có những cái điểm tích cực ở đối phương, đúng hông? Và chính những cái điểm tích cực đó khiến cho bạn cảm thấy vui nè và cũng như cảm thấy ngưỡng mộ và sau đó thì mới sinh ra tình cảm nè. Cho nên mình thấy là cái điều này nó một cái điều rất là đáng khen và không có gì phải, ờ, sợ hay là kề cái việc mà giả sử nha, bạn có chia sẻ những cái nỗi lòng của bạn á bạn, thì mình nghĩ là chính bản thân bạn cũng nên cho bạn một cái cơ hội để bạn chia sẻ về cái góc nhìn của bạn nè. Tại vì bạn có ngưỡng mộ, có thích, đúng hông? Thì bạn mới có những cái tình cảm như thế này nè. Vậy, à, bây giờ bạn có bao giờ chia sẻ thử với bất kỳ cái người thân hay một cái người đồng nghiệp nào làm chung hay không? Để xem là cái đánh giá của họ về hai bạn như thế nào nè? Hoặc là về cái khả năng có thể xảy ra đó bạn. Thì có bao giờ bạn thử hỏi một cái người thứ ba chưa?
Ờ. Mình á thì, à, mình làm công việc ở xưởng nhưng mà cũng làm văn phòng, gọi là, liên quan đến tính vực thiết kế á bạn. À, cũng sát bên xưởng thì c cái chỗ mình làm thì có một người anh, thì anh đó cũng làm chung lĩnh vực với mình luôn á, chung phòng luôn á, cái nhiều khi mình hỏi là "À, cái bạn đó được không ha?" cái anh nói: "Ừ, được nha, ưm, tao làm trước mày rồi tao thấy là cái con bé này được á chăm chỉ, cái nói chuyện cũng lễ phép đó." Thật ra thì sau khi nghe những cái lời tích cực c mình cảm giác giống như là mình có thêm động lực á bạn để mà mình mình có thể là bước câu chuyện như như vậy đó, rồi nhận được cái sự đồng ý đó, nhiều khi anh nói là: "Ừ, tao thấy hai bây được nha, tiến tới nhau đi, tao ủng hộ." Kiểu như mình cảm thấy trong lòng của mình như là mở cờ luôn á nha, cái cũng tính việc gì đó. Nhưng mà á khi mà, ừm, mình suy nghĩ xong, mình đắn đo với cái mối tình cũ của mình là mình mới tỏ tình bị bị từ chối, cái, mình sợ và nó là một cái rào cản còn lớn luôn khi mình bị từ chối. Đặc biệt là mình đã đặt cái niềm tin rất là lớn luôn là mình sẽ nói kiểu vầy, vầy, vầy luôn rồi đó bạn, mà tự nhiên cái nó xóa tan hết khi mà mình thấy là mình sẽ bị từ chối á.
Ừm. Ừm, nghe hay á. Ừm, rất là hợp lý. Ừm, ừ. Ừm, ừ. <laughs> Rất là dễ thương nè. Ừm. Ừm, ừ. Ừ. Mình hiểu, mình hiểu. Ừ. Ừ, ừ.